Ah, kumbaga, hindi lang, um, may may access ka dun sa mall na hindi lang para sa mga customer ng mall kun kundi pat ang sa mga ano talaga, sa mga trabahante din. Ngayon, ang problema
Oo, oo. 'Yong mga empleyado, oo. Do'n nagla-lunch, nag-aalmusal, gano'n. Ah, siyempre oo. Kung 'yong pasok kasi, hindi kasi 'yong mall na 'yon, 'yong pa 'yong nag-o-open yun ng 8 o'clock ng umaga.
Oh. Okey, so Ang problema ngayon oo. Ah, okey.
Oo, hindi siya 10, oo. Oh, kaya sige.
Ah, parang baka siguro kasi sa ang grocery minsan talagang maaga sila nag-o-open, 8 AM.
Oo, oo. 'Yong mall may grocery siya sa loob, oo, 'yon.
Oo, tama ka nasa baba din sa inyo, okey. So, ang pinaka problema mo dito is yung cash flow mo kasi hindi mo kontrolado, hindi mo alam kung kumikita ka nga ba o hindi. Sa tingin sa tingin mo ba, sa sa by just judging sa ano, sa, ah, labas-pasok ng pera mo. Sa tingin mo ba, kahit paano meron namang kita? Meron namang, ah, profit kahit paano?
Oo. Oo. Sa tingin ko, meron namang kita kasi oo. Kasi doon ko kinukuha 'yong renta namin sa bahay na 7,000, 'yong lahat ng mga gastusin namin sa bahay, mga monthly bills. Tapos 'yong pinapaaral ko rin sa mga anak ko na ano, high school. Kaya ayun, nakakapag-provide naman siya, oo.
Meron naman. Hmm, okey. Oo, kaya lang siyempre, andun na dun yung ano, parang, ah, umuutang ka sa mga lending. Ano ba yun, sa mga bumbay, bumbay?
Bumbay, ganyan. Lending, bangko, oo.